بصراحة كده الفترة دي عندي كده مشكلة، وكنت عايز برضه نصيحتك فيها، لإني بصراحة مش عارف أعمل فيها ايه، وهي إن أنا آآ النوم عندي بقى ضعيف جدًا بقى عندي أرق كده في النوم مش باقدر أنام كتير وبانام قليّل جدًا، وده طبعًا مخلّي يومي صعب اللي هو باجي كده في نُص اليوم أبقى مكسّل كده، و و وحاسس إن أنا عايز أنام، وم مع إني المفروض ما أنامش لإن طبعًا أنا شغّال ف مش عارف بصراحة أعمل ايه في الموضوع ده.
فاهمك، فاهمك، وأكيد موضوع إن أنت يكون عندك مشكلة في النوم ده أكيد طبعًا آآ، ممكن يكون بيش بيشكّل لك شوية مشاكل كتيرة جدًا، ممكن يكون أصلًا بيبوّظ ليك بعض العلاقات، سواء في في شُغلك أو حتى علاقتك ب بأهلك أو بحاجات كتيرة جدًا، ده غير كمان ال التعب الجسدي والنَفْسي اللي أنت طبعًا بتمرّ بيه آآ، فأنا طبعًا باحب إن أنا يعني آآ، يعني آآ <tsk> إن أنت أحب أقول لك إن أنت ما ت ما تقلقش من حاجة زَيّ كده، أكيد طبعًا أنت ممكن تكون بتعمل آآ، شوية عادات بَس ممكن تكون مش أحسن حاجة، هي اللي مخلّياك توصل بَس للمرحلة دي آآ، بَس أنا برضه عايز أعرف منّك في الأول، أنت إمتى حسّيت الإحساس ده، يعني هل الموضوع بادئ معاك من بدري، والّا في مثلًا عادات جديدة دخلت حياتك هي اللي خلّيتك آآ، تبقى بالشكل ده؟
بُص، هو أنا الأول يعني، أنا كنت الأول كنت بادرس وكده، فما كنتش إن باشتغل خالص فأول ما أنا خلصت دراسة، على طول بدأت بقى أشوف بقى إيه حياتي بقى، واللي هو بقى أشوف بقى الشغل بتاعي، واشتغل وكده، فالموضوع بقى حصل من أول ما أنا بدأت شغل آآ طبعًا اشتغلت، فعدد ساعات برضه الشغل بتاعتي كتير، واللي هو أنا مش مش باشتغل كده واللي هو أروّح بقى زي الإنسان الطبيعي، أروّح أنام أقعد أرتاح شوية، ما كنتش بعمل كده خالص يعني أنا يومي بالليل بقي إيه طويل برضه جدًا، ولمّا باروّح مش بانام على طول، بافضل أعمل كذا حاجة لحد ما بانام، فتلاقي كده إن الموضوع يعني خَد وقت كتير أوي، فتلاقي كده عدد ساعات النوم تلاقيها قليلة، من بال5 ساعات أو 6 ساعات، وأنا المفروض إن أنا شغال وباخرج طول اليوم، فاللي هو المفروض إن أنام على الأقل خالص 8 أو 9 ساعات فأنا مش باعمل كده فلمّا باجي أنام كده، تحس بقى إن أنا عندي كده أرق كده، واللي هو مش عارف إن أنا أنام، وكل شوية أقلق برضه ولمّا باصحى يعني باصحى من النوم كده، اللي هو إيه، مش، مش بابقى حاسس إن أنا يعني عايز بقى أكمل باقي اليوم أو إن أنا أصحى لأ، بابقى عايز اللي هو أنام تاني، ومش قادر بس غصبٍ عني عشان الشغل بتاعي، فلازم برضه إن أنا أصحى فباصحى غصبٍ عني، وأبقى بابقى مكسل بقى طول اليوم.
فاهمك، فاهمك، أكيد، أكيد فكرة إن أنت تكون نومك مش مش منتظِم دي أكيد حاجة ممكن أو هي أكيد بتضايقك بشكل كبير جدًا، وأكيد بتخلّيك ما تقدرش إن أنت تركِّز على مدار يومك الجديد، ودي طبعًا أسوأ حاجة ممكن تمُرّ بيها ممكن إن هي تبدأ تبوّظ بعض ال العلاقات في شغلك، أو زي ما قُلت لك مع أي حد أنت بتتعامل معاه على مدار اليوم، فطبعًا يعني أنت إحساسك في محلُّه و ومشكلتك طبعًا يعني مش مش هيّنة أبدًا، لأ مشكلتك كبيرة، آآ، بس برضه أنا عايز أعرف منك أنت قُلت لي إن إن أنت يومك دايمًا في البداية بيكون شغل وفي النهاية يومك بيكون عبارة عن إن أنت بتنزل مع أصحابك، هل أنت بتعمل ده يوميًا؟ يعني هل الروتين بتاعك ده روتين ثابت أنت بتعملُه يوميًا آآ، فهو ده اللي مخلّي إن أنت آآ، مأثّر على صحّتك أو جهازك العصبي، فبالتالي ده بيخلّيك تحس بالأَرَق بالليل لمّا بتيجي تنام؟
هو طبعًا يعني أنا عايز أقول لك أصلًا إن أنا من النوع إن هو اللي هو آآ، مش باحب يبقى يومُه كلّه بس شغل اللي هو إن أنا أشتغل وأرُوح أنام وأشتغل آآ، عشان أنا من النوع اللي هو بيزهق بسرعة فباحاول إن أنا آآ، أغيّر برضه في يومي، أعمل أي حاجة مختلفة بعد الشغل، فاللي هو أنا بارُوح الشغل عادي الصبح، وباخلّص بالليل آآ، مش باروّح على طول، باخرُج طبعًا باكلّم صحابي اللي هو بنتجمّع ومش بنقعد ساعة أو ساعتين لأ، إحنا بنقعد بال4 ساعات مع بعض آآ، بنرُوح برضه نتجمّع كلّنا نقعد على القهوة أو نرُوح نلعب شوية play station نرُوح نلعب حجز كورة مثلًا، نأجّر كده ملعب، ونقعد نلعب مع بعض، فاللي هو طول اليوم كده يعني كلّه إجهاد كده و وقاعد بابذل جُهد كتير فاللي هو المفروض كمان إن أنا حاجة زي كده إن أنا أروّح أنام، أنا كمان مش باعمل كده لأ ده أنا باروّح بقى بافضل قاعد ماسك الموبايل آآ، ب طبعًا بقى باعمل أكل وآخد دُشّ وبتاع، فاللي هو آجي بقى أدخل بقى المفروض إن أنام لأ، طبعًا بقى هنا بتيجي فقرة بقى إيه الموبايل بقى أقعد بقى أقلِّب في السوشيال ميديا واتوب وأشوف بقى وأكلّم صحابي وأتفرّج بقى على تيك توك ومسلسلات، فالموضوع طبعًا مش بياخد مني ساعة لأ ده بياخد مني 3 ساعات مثلًا، فباجي أبُصّ كده ألاقي خلاص ما عادش على الشغل غير 6 ساعات بس، فلمّا لسه بقى هاجي أفكّر أنام أو هارُوح في النوم، فاللي هو ألاقي نفسي نِمت بس 5 ساعات ف 5 ساعات بالنسبة لي قليل جدًا، والمشكلة إن أنا مش عارف إن أنا أنام أكتر من كده، بسبب إن أنا باخرج كتير أوي مع أصحابي، اللي هو أنا مش باحب الروتين بتاعي يكون يعني هو يعني متوقِّف كده على إن أنا أشتغل وأرُوح البيت أنام، لأ، أنا باحب أخرج كتير، فده بصراحة عامل لي مشكلة كبيرة بقى في النوم، يعني كُلّ ده أثّر على نومي.
أنا فاهمك أكيد وأكيد عارف إن أنت آآ ممكن تكون مش بتقدر إن أنت آآ تنهي يومك بس بال بالشغل، وبالتالي بتكون عايز تعمل حاجة مسليّة في يومك أو حاجة برضه تكون بتبسطك زي مثلًا تخرُج مع صحابك، آآ وده ممكن يكون آآ بيسبب لك زي ما قُلت لك ضغط عصبي شوية في حتّة إن أنت يومك كلّه مليان آآ استرِس في الشغل الصبح وبالليل طبعًا بتكمّل على ده بإن أنت آآ بتبتدي مثلًا تلعب مع صحابك ألعاب محتاجة برضه تشغيل دماغ و ومثلًا بتعملوا بتتكلموا في مواضيع و وطبعًا كل ده بيكون حِمل كبير جدًا عليك خلال اليوم، بس برضه خلّيني أقول لك إن أنت آآ ممكن تكون محتاج بس تعمل آآ توازن بين ال ال في في يومك عامةً، محتاج إن أنت تبتدي آآ وليكن مثلًا أنت شُغلك مثلًا بي بينتهي مثلًا على الساعة أ 16:00 مثلًا آآ فخلّيني أقول لك إن أنت مش لازم يكون مثلًا القعدة مع صحابك بالليل أو الخروجة دي تكون بتطوّل بشكل كبير جدًا. يعني هل أنت جرّبت مثلًا في يوم من الأيام إن أنت آآ يكون الخروجة بتاعتكم مثلًا آآ لمدة قصيرة؟ هل لمّا جرّبت حاجة زي كده مثلًا فرَقِت معاك والّا أنت أصلًا ما جرّبتش ال الموضوع ده تمامًا؟
بُصّ، هو أنا في الأول كده بس عايز أقول لك معاد شُغلي، يعني أنا أصلًا باشتغل من الساعة 10:00 ص أنا الshift بتاعي 10 ساعات، فاللي هو shift برضه مش قليل، اللي هو أنا باخلص الساعة أصلًا 20:00، فمن 20:00 بقى لمّا باتجمع بس مع أصحابي، واللي هو بنروح المكان اللي إحنا هنقعد فيه، آآ بتبقى الساعة بقِت 21:00، فطبعًا يعني إحنا بصراحة ما جرّبناش إن إحنا نقعد ساعة واحدة أو ساعة ونص، يعني لما حد فينا بيفكر إن هو يمشي، طبعًا كلنا بنمسك فيه، اللي هو إحنا لحقنا نقعد مع بعض، و والباقي بقى يزعل من الشخص اللي هيقوم بدري، واللي هو إحنا جايين نقعد مع بعض شوية والكلام ده، لأن طبعًا بنبقى مستنين اليوم كله، أو الحاجة اللي بتهوّن علينا في اليوم كله، هو إن إحنا بنقعد مع بعض، ونقعد نتكلم بقى ونهزر ونضحك ونلعب، فده اللي بيهوّن علينا اليوم بصراحة، فتلاقي الموضوع ما خدش ما خدش ساعة ساعتين، لأ، بياخد من 3 ل4 ساعات، وبعد كده بنفكر نقوم، فاللي هو بقى الموضوع بقى إن إحنا لمّا نقوم، ولمّا نروح البيت بقى، و وآخد دُش كده، و وآكل مثلًا، وأبدأ أجهّز نفسي وأدخل أوضتي، فاللي هو بالاقي فجأة إن الساعة بقِت كام، فجأة بالاقي إن الساعة بقِت 01:00 مثلًا، فبابدأ هنا بقى فقرة الموبايل، فاللي هو بياخد له كذا ساعة كمان، فاللي هو ما عادش وقت إن أنا يعني ما عادش وقت إن أنا أنام خلاص، هاعمل إيه، والمشكلة كمان يعني، مش باعرف إن أنا أبعِد الموبايل عندي، لأ، أنا لازم الموبايل ده يبقى معايا على طول، آآ أقعد بقى أقلِّب بقى في ال أقعد أقلِّب بقى في السوشيال ميديا، وبالذات طبعًا بقى تيك توك، وأتفرج بقى على ريلزات على الإنستا، طبعًا الحاجات دي يعني بتسرق الوقت، اللي هو فيديو كده بيجيب التاني، ف فبالاقي إن الوقت ضاع، والمشكلة كمان يعني، ما جربتش حتى إن أنا أسيبه مثلًا بعيد عني، لإن أنا مش باعرف.
فاهمك، فاهمك أكيد حتّة ال الموبايل دي وقت ال النوم، آآ، بتكون يعني هي بتكون بس عادة عندك أنت بنيتها من من فترة طويلة آآ جدًا أكيد، ممكن تكون من وأنت صغير، أو حتّى لو على كِبَر العادة دي اتبَنِت معاك هي عادة آآ، عايز أقول لك إن هي ممكن تكون سيئة جدًا، لأن هي ممكن تكون، سبب كبير جدًا، جدًا من المشاكل اللي بتحصل لك في النوم، آآ، خصوصًا إن أنت آآ، ب ب بتستفز جدًا آآ، خلاياك العصبية لمّا بتيجي تشغّل الموبايل بتاعك آآ، سواء قبل النوم أو آآ في في أي فترة من فترات اليوم ال القعدة كتير قُدّام الشاشة، أو ال ال ال شاشة الموبايل أو شاشة التلفزيون، أو حتّى شاشة الPlayStation زي ما أنت قُلت لي إن أنت برضه خلال يومك بت بتلعب PlayStation مع أصحابك، كُلّ التعرُّض ال الكبير جدًا للشاشات ده، بي بيحفّز الخلايا العصبية عندك بشكل كبير، وبيخليها لمّا بتيجي مرحلة ال النوم أو خلاص أنت بقى محتاج إن أنت تنام، بيخلّيها إن هي ما تكونش مرتاحة أبدًا لدرجة إن هي مش مش قادرة توصَّلك للنوم العميق، فبالتالي ده اللي بيسبِّب لك آآ، مشكلة الأَرَق دي.
هو أكيد طبعًا، بَس اللي هو الفكرة إن أنا في الوقت ده مش باعرف إن أنا أبعد بقى عن الشاشات وإن أنا آآ آآ، مثلًا أخُش كده وأطفي النور كده وأسيب الموبيل جنبي وإن أنا أنام، المشكلة إن أنا مش باعرف فده طبعًا من أكبر برضه الأسباب اللي هي بتعمل لي مشكلة يعني لو أنا باخرج من أصحابي عدد ساعات كتيرة آمم، كنت ممكن مثلًا أعوّض ب بالنوم مثلًا إن أنا آمم، يعني أنام على طول مش لازم إن أنا أمسك الموبيل بَس الفكرة إن أنا من النوع إن هو اللي هو لازم كده وأنا وأنا على السرير كده لازم أكون فاتح الموبيل ولازم إن أنا أنام وأنا ماسك الموبيل اللي هو أصحى كده آآ، أصحى ألاقي الموبيل مثلًا فِصل أو ألاقي الموبيل أصلًا لسه شغّال مثلًا على video أو حاجة قاعد بيتكرّر كُل شوية، ف فاللي هو يعني مش باعرف إن أنا أبعِد الموبيل عنّي فده طبعًا برضه مأثّر على نومي جدًا وف مخلّي كده عندي يعني أرق كده طول اليوم.
فاهمك، فاهمك، والل وعارف جدًا أكيد إن أنت آآ، مشكلة النوم أكيد بتسبّب لك مشكلة كبيرة في حياتك كلّها، بَس خلّينا ناخُد الموضوع كده على آآ، محاور آآ، نبدأ نِحلّ بيها المشكلة هاقول لك شوية نصايح هتبدأ إن هي تساعدك بشكل كبير جدًا إن أنت تتخطى المشكلة دي، أول حاجة أنت محتاج إن أنت آآ، تحُط مواعيد ثابتة لنومك و آآ، لنومك وصحيانك أكيد آآ، إن أنت خلاص أنا مثلًا أنت أخرك الساعة 00:00 أو الساعة 23:00 آآ، حتى لو أنت في مثلًا النهارده خروجة مع أصحابك تبدأ إن أنت تخرج بدري شوية مع أصحابك بحيث إن أنت ترجع آآ، بيتك بدري وتبدأ إن أنت تكون في سريرك بدري جدًا، لمّا تحُط مواعيد ثابتة ده هيخلّيك بقيت تلقائي بقت عادة عندك إن أنت بتنام في الوقت ده، ده أول حاجة أنت محتاج تعملها، تاني حاجة إن أنت تبدأ إن أنت ت تهيأ البيئة اللي أنت بتنام فيها، يعني يكون مثلًا السرير بتاعك مترتب بشكل كويس، النور اللي أنت بتنام في الأوضة بتاعته يكون هادي أو مقفول على حَسب أنت بترتاح إزاي آآ، تالت حاجة ي إن أنت تكون بتبعد أي منبهات عنّك آآ، أو أي حاجة تستفز خلاياك العصبية قبل النوم على الأقل ب3 ساعات يعني تبتدي إن أنت تبطّل استخدام الموبيل آآ، قبل ال النوم أو قبل إن أ ما تروح للسرير مثلًا بساعتين أو ب3 ده هيخلّي أعصابك تهدى بشكل كبير آآ، وهيخلّيك إن أنت تحسّ إن أنت أحسن وما فيش فكرة الأرق دي تمامًا مش هتبقى موجودة عندك، فأنت حاول إن أنت تلتزم بالنصايح اللي أنا باقول لك عليها دي وأكيد، أكيد هتلاقي يعني آآ نتيجة بشكل سريع جدًا.
هو بصراحة طبعًا يعني نصايح ممتازة، أنا بجد هاعمل حاجة زَيّ كده، و وإن شاء الله برضه لمّا أبعد بقى كُل ال الحاجات اللي بتشتّتني للنوم ون وأحاول إن أنا أقلّل بقى خروجي مع أصحابي وكده أو أخلّيها بدري شوية، ده هيخلّي برضه ليّا وقت إن أنا أقدر إن أنا أنام فيه كويس وإن أنا أستخدم الموبيل قبل النوم مش لازم وقت النوم، برضه حاجة كويسة جدًا، يعني بصراحة باشكرك جدًا أوي على النصايح دي.
وأنا باشكرك جدًا، وباتمنى إن أنت لو احتجت أي حاجة تكلّمني على طول.